أو هو أ أنا أنا باح باحس إن أنا لو قلت له كده مثلًا إيه، ه هيشوف إن أنا فكرتي مثلًا مش تمام، وزي أنتِ ما قلتِ كده أنا أنا شُفته قبل كده برضه يعني عمل مع عم مع واحد من من اللي في الشغل من الTeam بتاع الشغل بتاعنا إنه هو يعني ردّ عليه بطريقة يعني حسيت إن هي إن هي إن هي فيها شيء شوية من التجريح أو كده ف فأنا زعلت بصراحة، فيمكن ده خلاني متردِّد إن أنا أقول له إن أنا أقول له مثلًا الشغل المفروض يمشي كذا و والخطة المفروض تكون كذا وأنا عندي آآ، رؤية في الموضوع وكده، أ ح حاسس إن لو فضلت كده ممكن يتنمّر عليَّ أو يسفِّه من رأيي.
أيوه، طبعًا. أنت خوفك طبعًا يعني خوفك من النقد ده مبرّر طبيعي جدًا، خصوصًا إن أنت شُفت ده كمان، يعني شُفته قدّام عينك إن واحد صاحبك قال له حاجة وهو نقَدُه، يعني طبعًا يعني المفروض إن إن هو بينقد بس بينقد الفكرة هو مش بينقدك أنت لشخصك، هي الفكرة مش عاجباه فبينقدها ف ما تاخدش الموضوع على إن هو بيكلمك أنت، ممكن يكون أصلًا النقد بتاعُه ده بيساعدك إن أنت تتعلم حاجة جديدة، هو نقدُه بيكون بنّاء بيساعدك إن أنت تتعلم حاجة جديدة، والَّا هو من مدرسة النقد الهدام، امم، من لا سبب، يعني بينقد لأجل النقد؟
هو أنا حاسس إن هو بيسأل وبياخد الآراء، وبعد كده يعني إيه، يمكن ب ب ب ب بيضرب بيها عرض الحائط، وأحيانًا زي ما قلتِ لِك كده إيه، هو بي بي بي آآ، بيعمل بيعمل كده فيها شيء بيبقى فيها شئ من السخرية ح لمّا بيلاقي موظف مثلًا مدِّي له فكرة أو أو حاجة مش على مزاجه أوي، بيقعد يتريّق، فهي التريقة دي مزعلاني، هو هو بيعمل نفسُه إن هو مش عايز أقول لِك هو هو بياخذ آراء ال آه، آراء الناس وكده لمّا بي دي حاجة بس يمكن أ حسيت منه إن هو بيعمل كده على سبيل إيه، إن هو يبان إن هو راجل بياخد بالمشورة، آه، و وبياخد المشورة ومش عارف إيه.
امم. ف أيوه، أيوه. امم، يتفِّه بقى من ال منك ومش فاضي بقى وكده، امم، يعني أنت عندك حق طبعًا إن أنت تتضايق، الشخصيات دي أصلًا معظم البشر بتكره التعامل معاه، الشخصيات اللي فيها شيء من السخافة، بس أنت برضه خليك تقول رأيك، يعني ما تحاولش أبدًا إن أنت إن الخوف يتملّك منك، إن أنت خايف يحرجك، بالعكس الناس أصلًا إن ما ما ما بتحبش تتعامل مع الشخصيات دي، بالعكس لمّا بتلاقي حد بيقول رأيُه و ولو حد ولو حتى واجهك ب بإنه بينقدك أو بيتريّق أو غيرُه، قُل له أنا مجرّد باقول رأيي مش أكتر يعني، م ده مجرد اقتراح، لو حابب تناقشُه ناقشُه، مش حابب براحتك، ده ده بيخليك إن أنت تقول رأيك ب بطريقة تحافظ بيها على مساحتك وعلى وعلى شكلك، بالعكس لو هو نقدُه، يدُلّ إن هو اللي إنسان مش ما بيفهمش في طريقة التواصل أوي.
امم. امم.